No, al contrario, yo dejo que mi esposo se vaya, yo no tengo niños, pero que se vaya y ya no me hable, ni me distraiga, o sea, déjame en paz, tranquilamente, no me digas nada de tus Ay, los hombres siempre están, eh, molestando por algo. Entonces, yo dejo que él se vaya, y ya, uf, tranquilidad y paz total en mi casa. Entonces, digo, ahora sí, me bajo a tomarme mi cafecito, eh, yo trabajo tardecito, empiezo a las 9:30 de la mañana en la oficina, entonces, me da tiempecito. Y, bueno, más o menos como a las antecitos de las 7 ya estoy levantada, me tomo mi cafecito, una arepita colombiana, así chiquita, no muy no mucho, porque, mm, trato de no comer mucho en las mañanas, y luego me voy a caminar. Esa es otra forma de, ah, sacar estrés y prevenir estrés. Recibo el sol en las mañanas, me encanta. Entonces, camino como media hora diaria.
<laughs> <laughs> Ujú. Ah. Oye Ajá, d bueno, pues eso suena muy bien. Y me imagino que te vas a un parque así que esté muy lleno de árboles para que siga la continuación, a lo mejor encuentras aquellas casas que has visto que compran. <chuckles>
Claro. Sí, sí, sí. <chuckles> No, no, esas casas están en Inglaterra, son u los paisajes más lindos, pero bueno, me me encantaría tener una algún día. <chuckles>
<chuckles> Esa es la parte esa es la parte donde te empiezas a estresar, ¿no? <laughs>
Sí, dices: "No tengo una de esas, quisiera, pero no, no". Entonces, ya salgo y camino media hora, y hay me encanta, porque recibo el sol, hago ejercicio, camino rápido, hay que hacer como aceleradito el paso para hacer un poco de cardio, ¿ves? Y ya eso te ayuda como a relajarte, ya empiezo mi día, me baño, me visto, me voy para la oficina, y, este, ya empecé bien el día, ¿ves? Me pasa que cuando no lo hago, no me siento igual.
Ah, okey, sí, como que tu cuerpo ya espera, ¿no? Ese momento relax para poder empezar. Pero oye Ujú. Pero
Sí. Correcto. Lo necesitas. O por lo menos yo lo necesito, ya estoy acostumbrada.
Ah, sí, sí, está muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué harías? Vamos a suponer, tú estás muy relajada, tú ya tomaste tu café, ya fuiste a a caminar y empiezas tu día, pero tú llegas a la oficina y son ellos los que están tan estresados, ¿cómo los ayudas?
Sí, sí. Así es. Pues, mira, yo realmente no me preocupo mucho por el resto del planeta, porque sí, imagínate, si no puedo resolver lo mío, entonces trato por lo menos de yo no estresarme con lo que está pasando a mi alrededor, pero digamos que todo mundo está estresado, el jefe está medio enojado, están pasando cosas ahí. Ay, siempre hay drama. Entonces, yo lo que hago es tratar de, eh, si me siento ya como estresadita, hago respiración profunda. Esa es una buena forma de manejar el estrés. Y hago mi respiración 4, 4, 4. Si quieres, te lo cuento cómo es.
<laughs> Ujú, ujú. Ajá.

Claro, y también es bueno tener buenos compañeros de trabajo para e evitar el estrés, ¿sabes? Porque a veces sucede que se te acumula el trabajo por alguna razón, porque, bueno, porque su cosas suceden, pero si tienes buenos compañeros de trabajo, o por lo menos yo soy así. Si yo ya terminé lo mío y estoy desocupadita, yo le pregunto a mis compañeras: "Oye, ¿necesitas ayuda con algo?" A veces llamadas que hay que hacer, a veces un email que hay responder, y así también ayudas a tus compañeras a que ellas eviten estrés. Y ellas han aprendido también de mí, no quiero aquí, pues, dármelas de muchas, pero yo ya tengo mis añitos, entonces ya he aprendido de las cosas. Y les digo: "Oye, este, yo te ayudo con algo, si necesitas, ¿qué necesita?, lo que sea". Y ellas te dan, y dicen: "Ay, sí, mira, llama a estos clientes que no he tenido tiempo". El día que tú necesites, les pides a ellas el favor, y más vale que te lo hagan, porque si no, imagínate. Pero así también te vistes el estrés, sí.
Ah, pues, esa es muy buena esa es muy buena técnica y muy buena cualidad, porque precisamente, como decías, eh, pues, es un equipo de trabajo, entonces el que haya buena comunicación, eh, algunas cosas se atrasan, pero por circunstancias ajenas, entonces es muy bueno de que yo te puedo ayudar y tú me puedes ayudar. Hoy te encargas tú, mañana me encargo yo.
Claro. Sí. El día que te necesite, sí, correcto. El día que yo te necesite, ya sabes, porque yo te ayudé. No que uno espere que la gente lo haga, pero bueno, sabi si diste, si tú hiciste un paso así y ayudaste, pues, lo lógico es que la otra persona también venga, y te diga: "Okey, déjame ayudarte hoy". Nos va mejor a todos y así también evitamos el estrés.
Ujú.